Heeh, memfokuskan diri sama dia.
Hmm, betul betul betul, terus?
Nah, s s setelah itu, <tsk> akhirnya lama kelamaan hubungan kami renggang, gitu kan ya. Terus aku kayak kayak mulai curiga ini, kenapa ini ya? Dan selama ini aku juga gak pernah di-post gitu kan ya, di sosmed-nya dia, minimal jadiin story gitu kan ya. <chuckles> Ini enggak, gitu kan ya. Terus akhirnya lama-kelamaan, ya udahlah, putus mah, putus aja. Akhirnya kami putus dan ternyata ketahuannya pas, mmm
Mhm. Hmm, gitu. Oh. Mhm.
biasanya emang kayak begitu. <chuckles> Ketahuannya pas udah putus heeh, ketahuannya di akhir dan ternyata dia selingkuh juga. Jadi sama-sama selingkuh lah ya. <tsk> Dan yang bikin ak
Ketahuannya di akhir ya? <chuckles> Oh, wow wow wow. Ngenes banget sih, ya, Mas, ya.
Ah! <laughs> Ya ya, ngenes ngenes sih, cuman akhirnya aku juga dapat ciwi lah kan kan ya. <tsk> Jadi bisa
<laughs> Oh a a sekarang sekarang berarti ini nih, punya pasangan nih sekarang nih?
bisa hilang. <tsk> Ah, iya, punya pasangan. <laughs> Oh, iya, nih, <tsk> e aku mau nanya nih, Mas. Gimana caranya supaya kita ini menjaga perasaan orang supaya gak sakit hati, gitu lah ya? Kan kita nih habis tersakiti gitu kan ya. <tsk> Gimana caranya supaya kita gak menyakiti orang lain, gitu, supaya dia gak merasakan apa yang kita rasakan, gitu?
Mmm. Gimana, Mas? Apa tuh? Mhm, betul. Ah, ini, orang lainnya ini ketika jadi pasangannya kita atau nggak nih?
Ya, ketika jadi pasangannya kita lah ya. <laughs>
Ah, kalau kayak gitu sih Masnya dulu aja gimana tuh? Kan pastinya sekarang punya pasangan tuh.
Aduh. <laughs> Dari aku lagi nih? Hmm.
Mhm, kalau dari Masnya gimana tuh? Kan karena Masnya punya pasangan, kalau aku kan ya belum ada sih, Mas, masih baru dekat doang, kayak gitu kan, kalau Masnya udah ada nih.
<laughs> Oh. Ha! Itu kan bisa kan ya? <laughs>
Iya sih, tapi kan Masnya ini kan lebih udah diselingkuhin 2 kali gitu kan? Ibaratnya kan? Terus sekarang punya hubungan sama orang lain juga tuh. Nah, gimana tuh Mas, ya, biar nggak, apa ya, menjaga perasaan sakit hati itu nggak mempengaruhi sama pasangan Masnya yang sekarang itu?
<laughs> Diem. <laughs> Hmm.

Oh, kalau aku sih, Mas, cara-caranya ya untuk kuat dan bangkit sih aku yang pertama jelas, eee, pasangan itu nggak cu eh, enggak, maksudnya kasa aku kan laki-laki nih ya mikirnya
Hmm. Mhm.
perempuan ya nggak cuman dia, gitu kan, Mas.
Anjay, oke.
Kan perempuan di Indonesia pun masih banyak. Kalau, misalkan jodohnya kita nggak di Indonesia, siapa tahu di Rusia, di Jepang kan kita nggak tahu ya.
Iya. <laughs> Masalahnya ketemunya sulit nih kalau di luar negeri.
<laughs> Iya kan? Heeh. Nah, maksudku ya jodoh kan nggak ada yang tahu, Mas. Siapa tahu kebay kebanyakan kan kalau ini ya, apa namanya, cewek-cewek di Indonesia sekarang ini standar TikTok gitu loh, Mas, kayak yang laki-lakinya harus apa harus apa kayak gitu kan.
Iya. <laughs> Mmm. Ah, iya sih ya. Aduh.
Nah, kalau aku sih ya tetap kuatnya dengan caranya, ya udahlah nggak usah dipikirin. Ya walaupun pasti kepikiran ya nggak mungkin enggak sih. Tapi ya tetep nggak usah dipikirin, terus
Mmm. <laughs> Nggak usah dipikirin tapi kepikiran. <chuckles>
Iya, maksudnya, eee, apa ya, nggak usah dipikirin tapi pasti kepikiran kan, Mas, nggak mungkin enggak dong? Kalau soal pasangan gitu.
<laughs> Iya, nih gimana tuh? <chuckles> Heeh.
Ya, tahu-tahu misal nih lagi ngopi gitu sendiri, terus tahu-tahu ada pikiran lewat kayak, "Weh, aku keinget nih sama dia." Misalkan kayak gitu kan, Mas. Kayak gitu kan bisa jadi nah iya! Mhm. Dan bangkitnya ya udah, kita saat mengalami ini bangkitnya ya udahlah, tanamkan pada diri sendiri aja kalau <tsk> berarti dia nggak baik buat kita, kayak gitu kan, Mas.
Heeh. Ah, nah itu kan bikin gagal move on ya, Mas. Gimana tuh cara ngatasinnya? <laughs> Wah. Aha, heeh heeh heeh. Berarti di mmm.
Kalau Masnya itu nih, Masnya kan tadi cerita diselingkuhin ya, eee
Mhm.
diselingkuhin dan ternyata jadi selingkuhan tuh.
Heeh, dan itu <chuckles> jadi gini
Nah, itu gimana tuh, Mas? Maksudnya Masnya sampai sekarang bisa tetap kuat dan bangkit itu, Mas?
<laughs> Ya, awal-awal sih mungkin itu yang diselingku eh yang jadi selingkuhan itu pacar pertama kali ya. <tsk> Karena emang pertama kali pacaran, terus masih polos-polosnya nggak tahu rasanya pacaran gitu kan ya. Terus akhirnya coba-coba nembak. Coba-coba ya. Coba-coba nembak dapet heeh. Malah keterima gitu. Ternyata aku adalah selingkuhan dia dan dia sudah punya pacar selama 2 tahun. Terus aku tu
Oh, gitu. Mhm. Oh, masih polos-polosnya ya? Coba-coba ya? Ternyata ternyata malah Waduh. Oh. Lah, berarti sama s sama e sama Masnya berapa lama, Mas?
1 minggu. <laughs> Ah ini speed <laughs> Iya, ini pacaran speedrun ini. <chuckles> Nah, terus terus kan apa ya? <tsk> Nah, udah jadi selingkuhannya, aku tuh tahu gara-gara temennya, temennya yang ngasih tahu kalau dia ternyata emang sudah punya pacar.
Wah. <laughs> Cuma 1 minggu ya. Berarti dua puluh empat per tujuh itu pure beneran 24/7 ya? Ah. <chuckles> Terus? Mhm, oh dari temen berarti?